À, rồi, thế là nói chung là người bạn này cũng không thân lắm. Á, trước giờ cũng, ờ, không có liên lạc gì nhiều mà bây giờ tự nhiên lại liên lạc quá nhiều khiến cho, ờ, cuộc sống của bạn nó khá là đảo lộn, đúng không?
Chính xác. Đúng rồi đó, chính xác luôn nè.
Ừm. Khi mà bạn từ chối những cái người, à, người bạn đó thì bạn cảm thấy áy náy vì cái điều gì vậy?
Ừm, mình sợ á là sợ mất lòng. À, đúng á là mình từ chối một lần thì có thể người ta thông cảm đi ha, mà từ chối lần 2, lần 3 á, thì người ta sẽ nói: "Lỡ đâu nhỏ này nó hổng hòa đồng, à, nó hổng thích đi chơi với mọi người", đúng hông? Ha, người ta kêu lỡ đâu mình chảnh, trời, mình là mình chơi mình, mình hổng thích chơi với ai hết trơn, mình hổng hòa đồng với ai hết. Thì mình nghĩ tới cảnh đó mình thấy cũng cũng có chút chạnh lòng, mình có chút cũng chút buồn đó bạn.
<laughs> Ừm. À, rồi, thế là sợ người ta nghĩ nghĩ nghĩ mình là, kiểu, không tôn trọng cũng như là không thích, ưm, chơi với họ, đúng không?
Chính xác luôn đó, mình mình h à, hổng có nghe họ nói như vậy, nhưng mà mình nghĩ trong đầu thì chắc chắn như vậy á. Tại vì người ta gặp nhau nhiều hơn rồi, đúng hông? Rồi hổng có mình trong đó thì mình cũng đâu có biết á là người ta nghĩ sao về mình đâu, nhưng mình nghĩ chắc chắn á, là nếu mình không có mặt trong những cái cuộc chi đi chơi đó á, thì chắc chắn là mình sẽ trở thành cái người không hòa đồng trong nhóm nè.
Giời ơi! <laughs> À, thế thì đã bao giờ bạn từ chối một bữa ưm, ừm, một đợt đi chơi nhưng mà, à, sau đó bạn nhận lại những cái lời nhận xét cũng như là, à, những cái lời nói nó không hay chưa?
Ừm, có rồi nha bạn nha, cái đờn đó hổng phải là lần đi chơi nữa mà, gọi là, cái bữa đó là bữa tiệc, à, thôi nôi của con của một người bạn trong nhóm đó. À, thì mình hổng có tham dự được tại vì mình ở quá xa, với lại mình cũng có việc gia đình. Cái đợt đó là hổng phải là mình từ chối vì, gọi là, lấy lý do lý trấu đâu nha, mình từ chối thiệt lòng, tại lúc đó mình bận thiệt. Nhưng mà á, những người bạn trong nhóm ai cũng có mặt đều đầy đủ hết trơn á, chỉ có mình là hổng có thôi. Sau đó rồi á, họ cũng có nhắn tin trách mình luôn là á, cái buổi thôi nôi của con mình á, thì tất cả mọi người đều đến dự đông đủ, mà tại sao cái buổi thôi nôi của con bạn đó thì mình lại hổng tới. Mặc dù mình đã có nói lý do rồi, a, nhưng mà họ vẫn trách, mà đúng thiệt là chỉ có mình thiếu và vắng mặt buổi đó thôi à, nhưng mình hổng thể nào mà mình sắp xếp được hết bạn ơi.
Ôi giời! Ừm. Ủa? À.

À, thật ra là cũng hông có thường lắm, tại vì á mình cũng có cố gắng là mình sẽ lấy lý do á nha. Mình nói là "À, hôm nay con mình bệnh", rồi hôm sau thì mình nói là "Công việc của mình chưa xử lý hết". Nhưng mà á, ngoài hai cái lý do đó ra thì mình hổng có nghĩ ra được cái nào khác hết trơn á, cho nên tới lần thứ 3 là bắt buộc phải đi rồi. Trời, không lẽ bây giờ giờ mình nói lại cái lý do cũ á thì người ta biết mình nó xạo liền, cho nên á là lần đó là phải đi. Nhưng mà đi thì mình thấy hông có vui, tại vì bạn biết á, đi chơi á thì phải, a, con gái mà, phải chuẩn bị trước cỡ mấy tiếng đồng hồ, phải tắm rửa, phải chuẩn bị. Mình thấy mình mất năng lượng cho cái việc đó quá, trong khi đó thời gian ở nhà mình con với con mình coi như làm bánh đi, cùng coi ti vi, cùng nói chuyện đi, thì nó những vấn đề luôn, cùng nhau giải trí luôn chứ không cần mất thời gian chuẩn bị đó bạn. Mình thấy mệt quá chừng mà hông biết làm sao nè?
Ừm. <laughs> À. Đúng rồi. Ừm. <laughs> À, trời ơi! Như, kiểu, là tâm lý chung ấy nhỉ? Của con gái ấy, đi đâu cũng mong muốn là có thể gọn gàng cũng như là ra ngoài đường nó phải, ờ, tươm tất, đúng không bạn? Đó, thì ừm, khi mà bạn, ờ, đã không muốn đi nhưng mà cái thời gian, ờ, chuẩn bị nó khá là ờ, vấn đề nó khá ngại đối với bạn, đó, đúng không? Ơ, thì mình hiểu mà, đấy, thế thì những cái lời mời này ấy đa số là đến từ đồng nghiệp của bạn, đúng không?
Chính xác luôn nè.